كنت عايزة أفضفض لِك عن موضوع يعني مز زاعجني جدًا، وأنا حاليًا يعني بامُر بيه وكده، فمحتاجة اتكلِّم عنّه شويّة. بُصّي
آآ، موضوع إيه؟
آآ، أنا يعني كنت ماشية على نظام سليم كده، وغيّرت بقى نظامي كلّه، وطريقة نومي، والمواعيد، والأكل، وكل حاجة اتغيّرت، وكانت ماشية معايا تمام وزي الفل، وبقيت أحسن كتير، يعني صحّيًا وجسديًا وذهنيًا وكده. بس حاليًا أنا امم، أنا حاليًا بقى المشكلة إن أنا بانتكس وعمالة كل يوم يعني الموضوع بيزداد سوء، وبتراجع عن عاداتي الصحية اللي أنا متعودة عليها. ما بقتش باكل، امم، باكل أكل من بره، باكل سناكس شوكولاتات، يعني هي دي الحاجات اللي أنا باعملها. ما ب فيش وجبات صحِّية، ما فيش أكل صحي خالص طول اليوم، وأنا بقى لي كده بتاع أسبوع تقريبًا. تمام؟ النوم بانام متأخر جدًا أ أو باسهر أصلًا بابقى مطبَّقة يوم بحاله أو يومين، وأرجع أنام يوم يعني فاهمة ال النوم خلاص بقى ما فيش نوم يعني يُعتبر. بالصدفة لو نمت، وطبعًا يعني دول أهم
طب حلو أوي. طب أنتِ إمتى حسّيتِ إن أنتِ العادات الصحية دي كلّها اتلخبطت، وابتديتِ ترجعي لل للسلوك القديم؟
بُصي، هو من حوالي أسبوعين ونُص كده، لقيت نفسي ده اللي عمّال يحصل معايا، باسهر كتير، ما بانامش بالليل، فأفضل صاحية لحد الصبح، عندي محاضرة الصبح فأروح المحاضرة الصبح وأرجع، عندي محاضرة بعد الضهر فافضل صاحية مانامش، <tsk> فالموضوع بيبقى بيلّف في دايرة كده و و والدايرة بقي دي كمّلت معايا ب تبقى لها 3 أسابيع أو يعني أسبوعين ونص كده، يعني خلاص قرّبنا على ال3 أسابيع، فطبعًا موقف صعب خالص يعني أنا
مفهوم، طبعًا. أكيد، طبعًا ده إحساس مضايقِك.
امم، فرق جدًا يعني. وأصلًا يعني ال أ نتيجة السهر والأكل اللي مش صحّي والحاجات دي كلها بتأثرعليَّا سلبي يعني، يعني بدأت تأثرعليَّا سلبي فعلًا، آآ، مودي مش حلو، مش مركزة.
مفهوم طبعًا، يعني م إمم مشاعرِك مفهومة طبعًا، طب قولي لي، إيه أكتر حاجة بتخليكِ ترجعي للسلوك القديم ده؟ امم، ضغط مثلًا، ملل، آآ، بتبقي م زهقانة، حد مضايقِك، يعني أنتِ رجعتِ عملتِ كده تاني ليه؟
آه. امم بُصّي، هو أنا يعني رجعت لصحابي القدّام رجعنا نتكلّم وكده، فبعدين بقينا معظم الوقت بنتكلم ومع بعض. فعشان كده ممكن أنا م يعني رجعت تاني لنفس العادات اللي إحنا كنّا بنعملها نفس كل حاجة، نفضل سهرانين نتكلّم بعد كده ننام متأخّر ونصحى متأخّر نجري ورا بعض نلحق الجامعة. فأنا كنت بطّلت أتكلّم معاهم شويّة و.
آآ، موضوع السهر كمان ده أكيد فارق معاكِ.
جدًا، جدًا كمان يعني آآ، بالتركيز بيكون معدوم بعد ما باروح الجامعة خلاص بقى مش مركزة مش فايقة أصلًا لأي حاجة. فطبعًا موضوع السهر بتاع الليل ده بيفرق معايا جدًا. ف آمم، يعني.
مفهوم طبعًا. طب خلّيني بس أسألِك أقاطعِك في الكلام، أنتِ العادات الصحية اللي كنتِ بتعمليها، لمّا جيتي بتبتدي وتعمليها كانت بتبقى صعبة عليكِ، والّا أنتِ كنتِ داخلة مُتحمسة والحاجة كانت سهلة كلّها؟
امم. بُصّي هو كان الموضوع صعب شويّة في الأوّل بصراحة، بس أنا فعلًا عشان كنت داخل داخلة مُتحمسة يعني آآ، قدرت إن أنا اتخطى الصعوبات دي بسهولة و والموضوع ما اخدش معايا وقت كتير عشان خاطر يعني أب أبدأ في الشغل وأبقى كويّسة وش وشاطرة فيه وكده، فاهماني. إنّه <tsk> يعني او أركز بقى على الأكل الصحّي، النوم الصحّي الحاجات دي كلّها.
مفهوم طبعًا.
آه، فالموضوع كان سهل شوية في الأول لأن أنا كنت مُتحمسة. امم.
،طب وأنتِ بتعملي الحاجات دي كان في حواليكِ حد كان بيشاركك؟ آآ، باقول لِك، وأنتِ بتعملي الحاجات دي، كان في حواليكِ حد بيشاركِك، بيدعمِك؟
كان في واحدة امم. آه، حقيقي كان في واحدة كده زميلتي يعني قبل ما تسافر، آآ، هي يعني كانت موجودة فترة معيّنة وسافرت، ومش هتيجي تاني، فهي كانت أكتر واحدة يعني برضه متحمسة جدًا بقى حماس مليون ما اقولكيش، وعلى طول كده يعني Active ونشيطة عشان خاطر نعمل حاجات صحية، تعالي ننزل نتمشى، آآ، يلّا ننام عشان نصحى بدري عشان ننزل مثلًا مش عارفة نروح فين بدري الصبح، آآ، في الGym عايزين نروح الGym هتاكلي إيه النهارده؟ تعالي ن يعني فاهمة كانت دايمًا تخليني و وت وتفكرني دايمًا بحاجات صحية تمامًا يعني 100% ما فيش أي لعب، ما فيش أي تضييع وقت، أو تضييع صحّة، أو أي حاجة، لأ خالص.
فدي ما بقي موجودة دلوقتي يعني؟ أنتِ بتقولي مِشيِت، صح؟
آه، للأسف سافرت، رجعت بلدها، ومش هتقدر تيجي تاني حاليًا، يعني لحد الآن ما عندهاش أي خطّة للرجوع، ف فحاليًا أنا بقيت لوحدي مع أصحابي القدام، نفس عاداتنا، نفس تصرفاتنا، نفس كل حاجة، وطبعًا ده بقى يأثر عليَّا سلبي، خاصةً وأنا كنت يعني ال الوضع بقى أحسن كتير، وبقيت أتكلِّم، وباخد وبادِّي وبتاع، بس مرَّة واحدة يعني لاقيتني بقى صاحبتي سافرت، عاداتي باظت، امم.
مفهوم طبعًا، طب قولي لي امم، طب وأنتِ بتعملي العادات الصحية أيّام ما كانت صاحبتك موجودة، ما كنتيش دايمًا حريصة على رياضة مثلًا تعمليها؟ فدلوقتي ممكن لمّا ترجعي لها آآ، تحسّي إن أنتِ م يعني تستخسري المجهود اللي بتعمليه في الرياضة فتبدأي ترجعي لعادتك الصحية تاني؟
والله بُصّي، أنا ما كنتش باعمل حاجة معيّنة، بس إحنا كنّا عادةً كل يوم بنطلع نجرى نص ساعة على الأقل، أقل حاجة نص ساعة. ت فيعني عايزة أقول لِك إن أنا أصلًا كل مرّة بك باقعد أكل فيها حاجة، يعني مش بنكون طابخين في البيت فبيكون الأكل من برّه، أيًا كان بقى النوع أو أيًا كان هو إيه، فطبعًا يعني أكل من برّه عامةً مش أكل صحّي، فبابقى زعلانة جدًا اللي هو "ياه، أنا كنت فين وبقيت فين؟ وأنا إيه اللي رجعني كده تاني؟ وإيه اللي حصل؟ ومش عارفة إيه." يعني الوضع بصراحة بقى صعب خالص معايا، ودايمًا زعلانة و ومش مبسوطة يعني حتّى فاهمة؟ بعد ما باخرج أو كده باقعد بقى أجمع كده ال الأفكار والوقت بتاع الخروج اللي هو "إيه ده، <tsk> أنا ليه إيه اللي رجعني تاني لعاداتى الصحية البايظة دي، و وإيه اللي خلّاني أسهر تاني الوقت ده كلّه؟ كنت بانام بدري." طبعًا النوم بدري يعني أثر عليّ تأثير إيجابي جدًا. امم.
أكيد بت بالذنب. طب أنتِ لما بتييجي تعملي كده وتييجي ترجعي ت تبوظى العادات الصحية و وتسهري، آآ، في مشاعر قبلها كانت بتبقى مسيطرة عليكِ مثلًا، آآ، حاسّة إن أنتِ بتعملي كده زهق يعني، والاّ بتعملي كده حاجة خارجة عن إرادتِك، يعني إيه المشاعر اللي كانت بتبقى مسيطر عليكِ وقتها؟
والله بُصّي لمّا لمّا باروح اكل وأسهر وكده مع أصحابي بيكون يعني مشاعر الحنين للمة والتجمع بتاعنا فاهماني؟ اللي هو باكون مبسوطة إنّه إحنا اتجمعنا من تاني، وبقينا نتكلّم ونقعد مع بعض وبتاع. فدي أكتر حاجة بت يعني بتخليني أكمل في الموضوع، وبعدين بقى أستوعب إنّه إيه ده! أنا عكّيت الدنيا على الآخر خالص تاني، فاهمة؟ و ولفي بينا يا دنيا بقى على نفس الحال ده.
طب ولمّا بتعكّي الدنيا ما بترجعيش تاني تضبَّطي؟ يعني ممكن مثلًا تبوَّظي وجبة آآ، تبوَّظي خروجة مع أصحابِك، وترجعي تمشي على النظام القديم تاني، آآ، وتمشي على العادات الصحية وكأنِّك ما عملتيش حاجة، والّا أنتِ لمّا بتبوَّظي الوجبات، آآ يعني بتبوَّظي مع أصحابك في خروجة بتكمِّلي بقى باقية الأسبوع؟
بصراحة لأ، أنا لمّا بابوظ حاجة في الخروج أو كده باكمِّل باقية الأسبوع كلّه بايظ، مش بس مش ب مش باوقّف الموضوع على وجبة أو بتاع، مش عارفة ليه يعني، ما مش حاجة لطيفة. بس عادةً أنا يعني ب باكمل بقى الأسبوع كلّه بايظ خالص يعني.
آآ مفهوم طبعًا. طب إيه الخطوات اللي أنتِ ابتديتِ تعمليها مثلًا عشان ترجعي تاني تحافظي على عاداتك الصحية، وما ترجعيش لل لِ لموضوع إن أنتِ تبوظي كل حاجة، آآ ما تضبطيش نومك، ابتديتِ تعملي إيه؟
والله بُصّي هو أنا أكتر حاجة باعملها وشغّالة عليها إن أنا باكلّم نفسي بشكل إيجابي، ما باضغطش على نفسي، مش باعمل stress لنفسي وكده، عشان خاطر يعني مع الstress أصلًا هاكون مش عايزة أعمل حاجة أكتر، فاهماني. آآ، ي أنا شخص لمّا باضغط وأنا باعمل حاجة بابطل أعملها وأوقفها تمامًا، تمامًا، فمش باضغط نفسي باقعد أقول لنفسي معلش هتكملي، هترجعي تاني كويّسة ما تزعليش فاهمة، إمم يعني شويّة كلام إيجابي كده بحيث ما ما أحبطش وأتكاسل أكتر أكتر يعني عن ال عن إن عادتي الصحية أرجع لها وكده. <tsk> فبس ده اللي باعمله مش أكتر مش أكتر من كده.
حلو أوي. يعني بصراحة حاجة كويّسة، إن أنتِ برضو بترجعي تأنّبي نفسك وترجعي تقولي لروحك مش عايزة تكمّلي في ال في د موضوع السلوك القديم، وترجعي لعاداتِك الصحية آآ دي حاجة حلوة جدًا مِنك، وحاولي برضو إن أنتِ تح تشوفي حد يساعدك، زي ما كنتِ بتقولي مثلًا أنتِ معاكِ صاحبتِك اللي هي سافرت. شوفي حد تاني مكانها، آآ شوفي حد من العيلة. آآ حاولي ت تعملي مثلًا group، تقولي يلّا يا جماعة نبتدي مثلًا نعمل عادات صحية، آآ نبتدي نعمل diet، نبتدي ننام بدري. أكيد لمّا هتلاقي حد بيشجعِك، أعتقد الموضوع هيفرق معاكِ كتير.
امم. أكيد، آه، يعني حقيقي. لأنه الحاجات دي مش بتيجي كده آآ من مرة واحدة مفاجأة، لازم يكون في تشجيع وحماس للحوار وكده عشان يعني إيه يبقى خفيف ويبقى في سرعة استجابة و والتزام بيه، ففعلًا مش هينفع ييجي بالضغط أو مفاجأة، لازم ن يعني نكون خَدْنا على الوضع شوية.
بالضبط وحاجة كمان برضو، أنتِ لازم تحطي أنتِ عايزة ت يعني تمشي على العادات الصحية، وتواظبي عليها ليه؟ لازم تحطي ليكِ أهداف مثلًا، آآ تشوفي أنتِ آآ عايزة تعملي كده عشان الراحة النفسية ليكِ، عايزة مثلًا وزنِك يقل، آآ معدتِك بتتعب من الأكل ومن العك بتاع الحاجات ال آآ ال السلوك القديم بتاعِك يعني. حطي أهداف كده واعملي أولويات، وأكيد الحاجات دي برضو أما تكتبيها قدامِك هتفرِق كتير معاكِ.
امم. امم، امم. أيوه، فعلًا معاكِ حق بصراحة. أنا ما يعني ما اتعودتش إن أنا أكتب أهدافي أو كده، أو إني أحط حاجة قُدامي تفكرني بهدفي، بس لأ، أنا هاعمل فعلًا الفكرة دي، لأنه واضح جدًا إن هي فعلًا مفيدة أ وبتساعد يعني إنه كل حاجة تطلع مضبوطة. هابقى أعملها الفكرة دي، حلوة أوي.
أكيد إن شاء الله. لما تت يعني تعملي كذا حاجة كده وتفكري تفكير سليم، آآ أعتقد إن أنتِ مشكلتِك هتتحل بكل سهولة.
أيوه امم. حقيقي أتمنى بجد يعني. وبجد متشكرة جدًا ليكِ إنَك سمعتيني. أنا كنت فعلًا محتاجة أتكلم في الموضوع ده مع حد.
أنا تحت أمرِك في أي وقت.